آه، يعني أنتم أصلًا مش في دولة عربية كمان يعني أنتم حاسين بال <laughs> يعني بأكتر من الوحدة مع الشعور بالذنب اللي معاكِ ف <laughs> عندِك كم
آه. <laughs> أيوه، فاللي هو بجد هاقطع نفسي بجد. طب ما أنا كمان حاسة بالوحدة، أنا كمان مثلًا إيه، بيبقى نفِسي إن أنا أخرج مع صحابي، نِفسي إن أنا مثلًا أقعد أكلِم صحابي حتى. يعني مامتي كانت بتتضايق أوي لمّا أخلّص شغل مثلًا وألاقي واحدة صاحبتي بتكلمني فيديو وأقعد أتكلم معاها مثلًا، ما أنا برضه عايزة أشوف صحابي بالضب وأسيبها هي، كانت تتضايق أوي من الحاجات دي وبعدين مامتي بقت حساسة زيادة عن اللزوم مؤخرًا فبدأت، تاخد
إمم. وتسيبيها هي. إمم، إمم، إمم. أكيد، مع الوقت وكده لمّا إحنا بنكبر عامةً كُلّنا آآ لازم بناخد مهدئات.
آه. <laughs> بالضبط، فبدأت تحس إن هي تقيلة عليَّ، تقعد تقول لي: "أنت مش مستحملاني، طب أنتِ ما أعرفش إيه، طب أنتِ مش مستحملة تقعدي معايا حتى؟ يعني أنتِ سايباني طول اليوم باعمل كُل حاجة لوحدي وقاعدة لوحدي وحتى الوقت اللي هنقضيه مع بعض مش مستحملاني فيه؟" آه.
<laughs> طب وهل أنتِ بتساعديها، والّا يع يعني أنتِ بتحسي بشعور بالذنب والّا لأ؟